صح؟ إمم.
بالضبط، بالضبط كده، ما هو بالضبط زي ما حضرتك بتقول بالضبط أنا ب يعني موافقة في كُل الكلام اللي حضرتك بتقُوله ده.
إمم. طب ه هل تعتقدي إن في طُرق غير الكلام ممكن تساعد في كسر الجمود مع الناس اللي بيحبوا يتفاوضوا؟ يعني هل إمم.
آآ، آه طبعًا، يعني في طُرق كتيرة، أنت مثلًا ممكن تعزمه مثلًا على على حاجة، تجيب له هديّة في الأول، آآ، تقدّم له حاجة تكسر الجمود بإن أنت فاهم تتكلم معاه، تكسروا حِدّة أصلًا أي حاجة، تهزر في الأول، كُلّ الطُرق دي حاجات ممكن تستعملها يعني.
إمم. إمم. إمم، يعني مثلًا ممكن تقول نكتة بسيطة ت حاجة تضحّكوا أنتم الاتنين مثلًا، إمم.
آه، بالضبط كده آه، يعني حاجة تكسر بيها حِدّة الموقِف زي ما بيقولوا يعني.
إمم، آه ت تُذكر مثلًا موضوع كده محايد أو موضوع جانبي أو حاجة حصلت معاك في الجو أو في الشغل أو كده، لو فاكر آخر مَرّة إحنا اتفقنا نعمل إيه أو ممكن نكررها تاني، حاجات حاجات من كده، برضه إن أنت تأكّد على حاجات تتفقوا وتظهِر وأنت بتتكلم معاه تظهِر التعاطف معاه شوية، يعني أنا متفهّم مِنّك إن ده مش سهل، ويمكن لو أنا كنت مكانك كنت هاتصرّف نَفس التصرف، وأنا عاذرك والله من اللي أنت عملته، بس أنا شايف إن إحنا فاهم فا بس أنا شايف إن إحنا ممكن كذا، هي دي الطريقة الوحيدة للتعامل مع الشخصية الحادة أو الشخصية اللي بترفض التفاوض والنقاش أصلًا يعني.
آه، آه، آه بالضبط. طبعًا، طبعًا، آه. بالضبط كده يعني، وممكن آآ يعني هو عل أ زي ما زي ما زي ما يعني أهم نقطة بالنسبة لي التوقيت، بصراحة يعني توقيت النقاش بيبقى مُهم مع الشخصيات الحادة والناشفة بالذات.
إمم. أيوه يعني نجرّب كده لفترة قصيرة ونشوف النتايج، يمكن ده يجيب نتيجة، يعني ده برضه بيقلل حِدّة الرفض شوية، <tsk> المهم وأنت بتتكلم معاه بلاش تتحدّاه، يعني ب بلاش تتحدّاه، خلّيك دايمًا شخص فيه تقدير فيه فيه لطف مِنّك فيه احترام مِنّك، ومجرد بتطف يعني بتعرض رأي وعادي ممكن يتقبل عادي ممكن يتقبل وممكن يترفض بس مش أكتر، ما تحاولش تبيّن قدّامه أي حاجة أو تتصادم معاه بحاجة. هي دي الحاجات اللي ممكن تكسر زي مثلًا وتهيأ المكان برضه، والأسلوب بتاعك لازم يختلف، يعني لو أنت في قهوة لو أنتم في مكان غير لمّا تبقوا <tsk> الموضوع يعني محتاج تحسّي إن هو <laughs> مرونة ومجهود كبير للتعامل مع الشخصية دي، <laughs> الواحد هيتعب معاه. <laughs>
إمم. بالضبط، أيوة فعلًا. بتعرض رأيك أيوه، وممكن يتقبل عمو إمم. بالضبط كده. أيوه، أيوه فعلًا. أيوه ما هو كده كده فعلًا الواحد هي يعني بجد الناس دي الواحد بيتعب معاها جدًا وبتاخد من وقت البني آدم، يعني أصلًا بيبقى ه زي ما بيقولوا هَمّ كده وأنت بتت بتفاوض مع الناس دي أو تتكلم مع الناس دي، لأن في ناس مهما آه مجهود، لأن مهما أنت اتعاملت معاهم ومهما حصل برضه هتتعب، يعني برضه وممكن فيه ناس مهما قُلت ومهما عملت مش هياخدوا برأيك، يعني مش هياخدوا ولا هيدّو لح و ولا هيدّوا لك فرصة.
إمم. أ إمم. مجهود، آه. إمم.